ちょっと相談に乗って欲しいことがあるんですけど、いいですか？
はい、どうぞ。はい。
あのですね、実はほんとに子供の頃から人見知りがとても激しくてですね。
うーん。
大人になって、まあ、なんとか、そんなに激しくはないんですけど、未だに、知らない人と話すの苦手なんですよね。
あ、そうなんですね。へえ、それは人数に変わりなくですか？
うん、ぼ そうですね。もともとは、例えば、あの、幼稚園の入園式。
うーん。 はい。
あの、母親に連れられて行って、まあ、幼稚園のにゅにゅ入園テストなんていうのは、結局のところ、この子の面倒みれるかどうかを見るぐらいの話じゃないですか。幼稚園の先生が。ええ。で、まあ、話しかけられて全く会話にならず、ずっと泣いてたそうでして。
ええ。はい。 はい。 へえ、そうなんですね。うん。
ええ、で、それで幼稚園2つぐらい落ちてるんですね。
あ、そんそうな、落ちるんだったんですね、そういうのって。へえ。ええ。
いや、はい、落ちるんですって。僕もね、後で知ってびっくりしましたけどね。で、まあ、そんな感じでずっと来て、まあ、人と話すのが苦手っていうんですか、いいわゆる世間話的な話をすることができないんですよね。
そうですね、うん。 うん。 あ、なるほど。へえ。あれですか、あの、緊張すると、どんな行動になりますかというか、どんな感じになるんですか？
うん。 緊張すると、そうですね、あの、人と、はほんとに話ができなくなっちゃいまして。
はい。 ふーん、もう喋らない感じですか、もう？
はい。
うーん。
大人んなってきて、ようやくこう、なんて言ったらいいんですか？あの、あ、子供の頃は興味があることは話せるんですよ。興味があることを一方的に話すっていうイメージ。
ああ、なるほど。 うーん。あ、そうなんですね。じゃあ、こう、会話にならないっていう感じですか？
うん。で そうですね。会話に、ななるかならないかは、相手がそれに興味を持ってくれるかどうかですね。
ああ、そうですね、うーん。
うーん。で、大人なって、まあ、ようやく、えっと、仕事はそれでもなぜか、営業職になっちゃったんですよね。
へえ。それそれは大変ですね、うーん。
ただ、なんて言ったらいいんでしょう、世間話ができない営業職でも、自分が売ってる、その、サービスとか物についてきちんと説明できると、まあ、一応仕事にはなるんですよね。
うん。 ああ、なるほど、うーん。
うん。そこは世間話が苦手なだけで、なんとかなるんですけど、これが例えば、その、なんて言ったらいいんでしょう、よく、人脈を広げるために、いご、異業種交流会に行ってきなさいとか、会社に言われて行かされるんですけれども。
はい。 ま、はい。
あの、そういうところがダメだんですよね。知らない人ばっかり、で、うん、何話していいか分からないってなると、1回実は異業種交流会行ったんですけど、ひ誰とも、ひ一言も口を利かずご飯だけ食べて帰ってきたことあるんですよね。
ああ、うーん。 へえ、いや、なんかそれそれでもあの寂しくないんですか？ご自身で。
はい。 寂しさ寂しい以前ですね、寂しい以前にどう話しかけていいかわからないんですよね。
うわ、 へえ、あ、でも話しかけれられたら、それは全然答えられるっていう感じですか？
はい。 あ、そうですね。
うーん。なるほ。
話しかけられたら、えっと、答えることはできると思います。自分から話しかけるのは、あの、知らない人のところに行って、自分から話しかけることができるのは、あの、紹介者がいる時ですね。
うーん。 うん。 ああああああ、第三者がいる時ですか、じゃあ。うーん。
そうですね。紹介者がこの人はっていう風に言ってくれると、あの、話できますね。そうじゃないと多分話ができないんですよ。
うん。 へえ。 ふーん、それはあの話しかけられないっていうのは、まあ、なんか何かあるんですか？理由とか。うーん。
はい。 あの多分何を話していいかわからないっていうのは一つと、あとは話しかけた内容に対して向こうが相手が興味を持ってくれるかどうかわからないってところですよね。
うん。 うーん、そうなんですね。へえ、なんか試しで、なんか、「今日はいい天気ですね」みたいな。ちょっと、世間話的な事も、ちょっと、無理っぽいですか？
ええ。 世間話が、だからあ、天気の話は出来ます。天気の話は、ね、さすがに、あの、出来るようになりまして、大人になって。
うん。 あ、そうなんですね。はい。
ええ。まあ、それぐらいですよね。その後どうしますかって話ですよね、だから、ね。知らない人と相手だと、ね。
うーん。 あ、じゃあ、例えば、あの、今、ご近所の方とかは、どんな感じですか？その、挨拶とかはでね。
ご近所ご近所付き合いはね、全くないんです。
ああ、そうなんですね。へえ。ああ、じゃあ、しなくてもいい感じですね、じゃあ。
ええええ。 そうですね。
うーん。じゃあ、今は、あの、そもそも人とお話ししなくてもいい、職場というか環境なんですね。
はい。 まあ、環境、いや、か環境は、結局ほら、知ってる人とは話しますよ。
ああ、なるほど。うんうんうん。
はい、知らない人と話をしないだけです。
うーん、あ、そっか。じゃあ、知ってる方とは、もう、話は弾むけれども、まあ、あの、知らない人とか、うん。知らない人とか、まあ、初めての人初対面の方とかでは、もう、ちょっと緊張しちゃうかなっていう感じなんですね。
まあ、そこそこ話は出来ますよね。ええ。 はい。 そうですね。あとは本当に、もろに仕事の話だけしてればいいんであれば、全然問題ないですよ。
うーん。なんか、それでご自身、ね、あのあの、直したいなとか思ったこととかあります？
はい。 あの、いつも思ってますね、やっぱり。う、気軽に話ができるようになったら、また人生変わるかなって思いますもんね。
うーん。 ああ、そうなんですね。そうですね。ま、ああ、ま、社交の場は広がるかもしれないですよね。うんうん。ま、そういうのは、なんかうん。
ええ。 そうですね。うーん。 なかなかどうして、ね、きっかけっていうか、ね、何何から入っていいものか、ちょっと、皆目見当がつかないっていうのが実情ですね。ええ。
うーん。じゃあ、これまでに試した対処法とかはあります？
試した対処法は、ああ、以前言われたのが、あの、とりあえず、その、な、例えば異業種交流会だったら、主催者の人と話してみなみればって話で。
ああ、なるほど。うん。で、どうでした？
うん。 そういや、あの、主催者の人と話がちゃんとできた時は、だから、問題ないんですよね。
はい。
問題は主催者の人ともちゃんと話ができてなかった時ですよ。だから、相手によるって感じですかね。
うん。 ああ、<sniffs> なにか、こう、あれですかね。あの、相手の方になんか、喋りにくい雰囲気の方とか、うん、喋りかけづらい雰囲気の人とか、「この人、ちょっと喋りかけやすいな」とかっていう雰囲気の人とかって、いるとは思うんですけれどもうん。そういうのって影響しますか？
はい。 はい。 ああ、ただ その、異業種交流会とか、そういうところの場だと、主催者の人は決して話しかけにくい感じではないですよね。
うん、そうですよね。そう、それは主催者の方がね。話しかけづらい雰囲気だったら、ちょっと困りますもんね。うん。
やっぱり。 ええ。 ただ、ただただ、要は、何を話していいかって話と、あとは、えっと、話しかけた結果として、ね、つまらない人間だと思われるのは嫌だなっておも思うだけですよね。
うん。 ああ、まあ、あれですね。じゃあ、人から、どう思われるかっていうのも、ちょっと気になるところなんですね。うん、そうですよん。気になりますよね。うん、分かります。うん。
気になりますね、そこはね。 ええ。 そういうのを考えていくと、結局、まあ、話しないで終わっちゃう時もあるって感じですよね。
ふーん、まあ、でも、ご自身ではやっぱり話したいと思われてるんですよね。
はい。 ま、せっかく行ったんであれば、1人ぐらいはやっぱお話ししたいですよね。
うーん、まあね、あのうん、そうですよね。ね、あのまあ小さな一歩から慣れる方法もあるんで、その短い会話とかの短時間の参加を増やすとかっていうのも、うーん、ありかなとは思ったりしますね。うーん。
もうそのために行ってるわけですからね。 ええ。 はい。 はい。 はい。 短時間の参加って言ったら、行ってちょろっとしてすぐ帰っちゃうっていうようなイメージですかね？
うん、ま、それで良ければっていう感じなんですけれども。うーん、短時間でも、あの、その場が、ま、抜いてても帰ってもいい参加型ならば、うーん、それでもいいとは思うんですけれども。うーん、なんか場慣れするじゃないですけれども、うん、場を積んでいったら、うーん、ちょっと慣れるかなっていう風に思ったりするんですけど。
ああ。 はい。 はい。 はい。 なるほど。 はい。 なるほど、雰囲気にまず慣れるってことですね。
うん、そうですね。
あとは先ほどおっしゃった短い会話会話ですね。
はい。ま、その、挨拶から始まって、ま、自己紹介でもするとか。うん、それから始めても、ね、ま、自己紹介ならば、もう、定型文なんで、うん、だいたい決まってるし、あまり緊張も、ね、せずに話せるんじゃないかなとは思ったりするんですけども。
ええ。 ええ。 うん。 ああ。 そうですね。自分が何者かっていうのをまず相手に知ってもらわなきゃ、会話成立しませんもんね。
うん。 うん、そうですよね。あなっぱり、あの、身構えちゃいますよね。なん「この人だどんな人だろう」とかって思ったら。
ええ。 はい。そういう意味じゃ、あの、ひきつ人を惹きつけられるような自己紹介文を、ちょっと、考えてみた方がいいんですかね？
うーん。 うーん、ま、それもありじゃないですか。うーん。やっぱり、ね、ちょっとネガティブなことよりも、ね、明るい話題の方が皆さん乗りやすいですし、うん、ちょっと面白おかしく言ってユーモアを交えてみるのも、「あ、この人面白いな」って言って興味持ってもらえるし。うーん。
はい。 はい。 はい。 なるほどなるほど。 興味を持ってもらえればね、話は進めやすいですもんね。
はい。 そうですよね。うーん。なので、そうですね、やっぱり、興味持ってもらう事はいいんじゃないですかね。色々、あのね、こんな趣味を持ってますならば、もしも同じ趣味の人ならば、凄く話も弾むでしょうし。
うーん。 はい。 そうですね。ああ、なるほど、自己紹介文を考えるってのは、確かにいいですね。
うーん。 うーん、そうですね。まあ、始めやすいうん、まずは自分の事からしてもらえるし。うん、まあ、話しやすいとは思いますけれどもね。
まずはうん。 あ、はい。 うん、それ、ちょっと考えてみますよ。
はい。<giggles> <clears throat>
紹介文を考えて自己紹介をした後は、うん、もう、それに対して相手が興味を持ってくれるかどうかってだけの話ですよね。
そうですね。<clears throat> うん。で、相手もね、おんなじ、多分おんなじように自己紹介されると思うんで、あ、そこで流れで、「あ、そうなんですね。あ、でもそうなんですね」って言う風に、ちょっと話が弾んできそうですもんね、それだったならば。
それ以上にはい。 はい。 ああ、そっかそっか。 そっかそっか。自分が自己紹介すれば、当然相手も自己紹介してくれますもんね。自分はなんどう、こうゆう感じですって言ってくれますもんね。ああ、なるほどね。そっから始めちゃう
うん。 そうですね、うん。なんで、会話を始めやすいかなって思いますけどね。
ああ、オーソドックスに、そっから行くのがいいですね。
うん、まあ、まず一歩は、それからチャレンジしてみるのもいいかもしれないですね。うん。
ああ、最初からウケようとか、なんか、そう言う風な感じでもって、あ、自分で自分のハードルを上げてたかもしれませんね。
ああ、かもしれないですよね。うーん。
そういう意味では、ええ。 うん、普通普通に普通、そうですよね。どう考えても普通は、自己紹介から始まりますもんね。
なので ま、初対面の方ならば始まりますよね、そういう風にして。うん、名前から言ってね、うーん、どこどこに住んでるとか。
そうですね。 うーん。ましてやね、異業種交流会とかだったらね、名刺交換でいいですもんね、まずはね
はい。 あ、確かにそうですね。うん。
あの、よくよく考えてみれば。
そうですよね。うん。いちおうそれから、ちょっと話も弾むかもしれないですしね。うんうん。
ああ、なるほど。 うん、分か分かりました。それ、ちょっと一回試してみますよ。
はい。 あ、はい。<chuckles> よかったら、どうぞ試してみて下さいえいえ、こちらこそ、ありがとうございました。はい。
今日はとっても参考んなりました。う。どうも、ありがとうございました。